あの、ま、日本ってほんとに美味しいものっていっぱいあるじゃないですか。で、あの日本に限らずなんですけれど、食文化っていうか、もうこれは美味しいとか、こんなもの食べんのかとか、なんかそういうふうに強く印象に残ったことってありますか？
うん。 うん、はい。 はいはい。うん。 うん。 これね、あの、僕のね、あの、体をね、あの、使ってじあの、人体実験してる僕としてはですね、はい。
ええ。 はい。 え？あ！はい。
このね、やっぱ
え？どどんな人体実験ですか？
いやね、なんか僕あの、健康マニアなので、あの、やっぱねどの食がですね、ま、食文化と言いますか、一番その、体に合うのかっていうのを、まあ
ええええ。 はいはい。 はい。 うん。
もう、今日に至っても研究してるわけなんですよ。
え！<laughs>
うん。うんうん。
え、そそれはあの、ほんとにもう健康目的？それとも、美味しいものをより求めて、それが体に負担にならないようにみたいな、実益も兼ねてみたいなそんな感じなんですか？
うん。 うん。 そう、ま、両方なんですけど、ま、どっちかと言うとま、80%はもう健康のため、で、後のにじゅっパーセントはそのね、美味しいものっていう感じですね。
はい。 ああ。 ああ、そうなんですか。あの、具体的に、今これがちょっと俺のボディにベストだぜみたいな、あの、そういったものって教えていただけます？
うん、はい。 うん。 うん。 も、結論から言いますとですね、あの、ま、あの、僕のま、祖先、あの、ちなみに、母方の方のあの、先祖はですね、あの、新潟のその、米農家出身なんですけど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
はい。 おお、はいはい。
はい。で、あの母はもう上京してですね、東京であの、父と会って僕が生まれてるんですが
ああ、はい。
はい、僕はあの、東京生まれ東京育ちなんですが
はい。
あのですね、その、母方の、あの、そのいわゆる米農家の
はい。 はい。
食文化。
うん、ふん。
これがですね、もう最高にですね、体に合ってるんですよ。
はい。 はい。 ああ、もう DNA 的に、もうそれじゃないとダメだみたいな感じなんですかね？あの、ぐ具体的にはは、はい。
うん。 これね、奥深いんですよ、ほんとね、ね、DNA っていう話出してもらえたんですけど、これはですね、ほんっとにそうなんじゃないかっていうね、あの、思うような出来事がいっぱいあったんですね。
はい。はい。 はい。 <laughs> ええ、例えばどんな出来事ですか？
あの、僕とですね、僕のそのあの、きょうだい、姉が2人いるんすけど、あの東京でね、育ってますけど
ええええ、はい。 はい。
あの、もれなくね、あの、その、僕の母、今85歳めちゃくちゃ健康。で、あの、母方の祖父母、99歳まであの、もう病気知らず、ね、あの、なのに、僕と僕の姉はみんな不健康なんですよ。
はい。 ええええ。おお、はい。 はい。 はい。 はい。 ええ？東京人になっちゃったからですかね？
東京人なっちゃったから、はい。
ええ？
うん。
あの、ていうことは、いかに東京 <chuckles> 人とはいえ、日本人である以上お米は食べてるんですけれど食べてらっしゃると思うんですけれど、新潟の取れたお米と、ま東京で買うおか、お米が違うから、その、東京人であるが故に不健康になっちゃったとかそういう結論ですか？
ね。うん。はい。 はい。はい、うん。 僕の結論はですね、そのやっぱ母ま、父がですね、ま、良かれと思って、その、ま、洋食ね、あの、うん、よ洋食っていうかあの、そのまあ、ね、いわゆるその、肉とかね、まあ、あの、外国からのその食文化もね、東京にいますので、どんどん取り入れて、うん、ん、栄養つけよう、栄養つけようと。で、あの、やっぱ和洋折衷で僕は育ってますので、まあ、姉も
はい。 はい。 お父様がね、はい。 はい。 はい。<clears throat> はい。はい。 うん、ふん。 はい。ま、ははい、そうですよね。うん。うんうん。
ね、良かれと思ってね。で、それが原因なんじゃないかっていうのが、今んとこの僕の推測です。
はい。 <laughs> はい。
うん。
あ、あの、その、健康かどうかっていうのももちろんすごい大事だと思うんですけれど、ちょっと私の女性の視点から気になるのは、例えば、新潟ってあの、肌の綺麗な方が多いと思うんですけれど、お姉様方はその、東京女性としてどうだったんですか？
うん。 はい。 うん。 うん、うんうん。うん。 うん。 全然ね、そのね、あの、綺麗なその新潟肌ではないですよね。
はい。 あ、お姉様方は。
お姉様が全然もう、うん、あれ？っていう感じですよ。うん。
<laughs> あ、もう。で、お母様とおばあ様はほんとにもちもちの新潟美人だったっていう感じなんですか？
そうです。そうですね、はい。
わあ、じゃあよくあの、肌の調子って腸にダイレクトに、その、腸からの状態がダイレクトに現れるってよく美容では言われるんですけれども、やっぱりそういう意味でもね、そういう意味でもお母様やおばあ様は、もう腸から健康でそれが外見に出てらっしゃったみたいな感じなんですかね。
うん。 <clears throat> その通りでございます。はい。うん。うん。 もうね、ほんとそれをね、結論で僕言おうとしたんですけど、ほんとにね、あの、いや、ほいやもうよくね、い、あの、おっしゃってもらいました。ほんとそれでですね、あの、そういうね、「あ、それって腸からのことなんだ」って思わせる出来事がほんといっぱいありまして。
はい。 はい。 ええ、ええ、例えばぐ、てきには？
はい。 あの、例えばですね、あの、僕今現在ね、アメリカに住んでるんですよ。
はい。 ああ、はい。
うん。んで、東京からねアメリカ来て、さらにね不健康になったんですよ。
はい。 はい。<laughs>
うん、ふんふんふん。
ええ、あの、カリフォルニア米みたいなのを食べてらっしゃるっていうこと？今。
うん。 そうです。かあの、お米でもその、カリフォルニアだと思いますね、はい。
はい。 ああ、はい。
ただね、ただなんですけど、あの、僕ね今ね、その その、新潟の食文化みたいのをですね、この、今僕が住んでるアメリカで再現してですね。あの、実践してるんですよ。
はい。 はい。 はい。 はい。 ああ、え、具体的には例えばあの、なんてなんていうか、ものすごいゴージャスなあの、象印の窯を買ってとかそういう感じ？
うん。 うん。 あ。よくぞ言ってもらいました。僕はですね、もう、ろ6万円ぐらいかけて象印の、そのあの、玄米を発芽させる、あの、ね、炊飯器買いまして
あ。<laughs> ええええ。はい。 ええ。 でもね
うん。で、それで、まあ、粟とか麦も入れた雑穀米を作ってですね、あの、ま、食べてるんです。食べ始めたんですよ、もうここ2年、3年で。はいはい。で、その、アメリカ産か、まあ、輸入か分かんないんすけど、その、ね、いわゆる新潟で取れるような野菜、人参とかセロリとかあの、そういうのを、まあ、あの、生で食べたりするようになったんですよね。
ええ。 はいはい。 はい。 はい。
うん。で、味噌汁などそういうな、いわゆる、あの、その、今の冷蔵庫とかが、ふっきゅうする前の新潟の、ま、うちの祖母達の代の、あの、新潟の食文化を再現してるんですね。
はい。 うん。 うーん。あの、はい。
うん。でうん。はい。どうぞ、どうぞどうぞ。
いや、同僚の方とか、「君の家に行くと、なんかちょっと変わった食べ物があるよね」みたいなことは、アメリカ人のお友達とかから言われちゃいます？
うん。 いや、あの、あの、お弁当をね、僕持ってくんですけど、あの、ま、いつもなんぐ「なんか、豪華なの食べてんな」とか言われるんすけど
うん、はい。 <laughs>
はい。
ああ、まあ、同僚はあの、ピーナッツサンドみたいなのしかないのかもしれないではい。
で、い ピーナッツサンそ、ま、いやよくご存知で。ピーナッツサンドとか、あるいはその辺のあの、ファーストフードでマクドナルド買ってくるとか、そんな感じであって、はい。
あ。はい。 はい。はい。
いやそれに比べりゃ確かに僕の弁当はもうね、千万倍健康だなっていう感じですけど。
ああ、はい。 はい
はい。
まあ、あの、一部の方は日本食がいかに健康にいいかって知っていらっしゃると思うので、「わあ、もう羨ましい！」という方もいっぱいいらっしゃるでしょうね。
はい。 で、ですね、そこなんですけど、で、僕がですね、そのね、あの、新潟の
ええええ。
まあ、再現あの、食文化今やってますけど
はい。 はい。
そしたらですね、僕の高かったね、あの、血糖値がもう正常に戻ったりですね
ええ。 あーん。
うん。 体脂肪は落ちるわですですね。
はい、はい。
それこそおっしゃったように、その DNA あるいはその腸内、す、環境、色んなもの、す、が、作用していると思うんですけど、すこぶる健康なっちゃったんですよ。
はい。 はい。 ああ、っていうことは、そのそその新潟食を始める前は、分かるぐらい不健康だったっていうことですか？<laughs>
うん。うん。 うん。 あ、もう、まっとでふこんけい、不健康でした。もう血糖値は高いし、あの、脂肪はね、まあ、その結構ちょっと太めになってしまったしとか、色々そのアメリカの食文化ですね、いわゆる。はい。
はい。 ええええ。 は はい。
うん。
うーん。
うん。
あ、そうなんですか。じゃあ、あの、アメリカのドクターも驚かれたでしょうね、その、数値の変化っていうのを、ま、彼らは、あの、考えると思うので。
ね。はい。 うん。 うん。で、その、アメリカのドクターにはですね、僕が、や、あの、や、あの、実行していることとかは多分理解できないんですよ。あの
ええええ。 <laughs>
彼らはうん。うん。うん。
え、どうしてですか？あの、日本食で自分は、あの、トラディショナルな、あの、自分が先祖が食べてたようなものを普段、アメリカでも食べるようにしてるんですよって言ったら、「おお！なんかすごいぜアメイジング」とかって言われないんですか？
うん。 うん。うん。 うん。 いや、あのね、あの、いや、あの、僕が「日本食に戻しました」って言っても、「いや、そんなのいっぱい炭水化物あるからダメだよ」みたいな、そういう反応なんす。
ええ。 ええ！
いや、理解してないんすよ、彼らは。
ええ！そうなんですか。でん
はい。僕が理解してるのは、その、炭水化物が悪いんじゃないんですよ。炭水化物を取らないと僕の体は駄目なんですよ。
はい。 はい。 いや、そうですよね。はい。
そうなんすよ。うん。炭水化物も、しかもお米からね、あの
はいはい。
うちの奥さんは、あの、徳島県出身なんですよ。ええ。あの、讃岐うどんをね、あの、食べて育ってるんで、はい。
はい。 はい。 <laughs> ええええ。
その、小麦製品に対する彼ら彼女の耐性って凄いんですよ。
はい。 ああ、もう比べて違う、同じ日本人でも違うなって思うってことですか？
彼女はね、あの、僕と一緒に、その、ね、あの、血糖値の検査しても全然上がってないんですよね。
ええ。 はい。 ああ。
おんなじ日本人でも全然違うんですよ。
ああ、いやっぱり、あれですかね。ほんとに DNA で、あの、讃岐 DNA と、あの、新潟 DNA、越後 DNA はやっぱ違うんですかね。
うん、うん。 うん。 うん。そうなんですよ。ほんで、ほんとそれ。ほんとそれです。
<laughs> ああ、でもあの、ご家庭で、その、讃岐と越後を、あの、ちゃんとですね。いい具合にお互い譲歩できるようなスペシャルメニューってあるんですか？
うん。 うん。 うん。 これがですね、うちの奥さんも僕が言ってるのをだいぶ理解して、ですね、最近はですね、あの、奥さんがうどん食べてる時に僕は雑穀米食べてるっていう、ちょっと違ったこで、おかずは一緒みたいなね、ことやったりして、はい。
はい。 はい。 え。<laughs> ああ、なるほど。はい。ああ、じゃあもうほんとに、そこら辺はお互い不可侵条約みたいな、そんな感じんなっちゃったんですね。
やっぱ、ね。うん。 ん、そうですね。まあ、ね、奥さんにも僕の、あの、越後ダイエットをあの、強制しないですし。はい。ね、もしかしたら体調崩しちゃうかもしれないんで、奥さんの場合。はい。
はい。 あ、じゃ <laughs> ああ、そうなんですか。
ね。そうなんですよ。ね、あの、その、僕はさっきアメリカの医者分かってないっていうのは、その、ね、炭水化物これぐらい取らないけないとか、タンパク質これぐらいっていうのは、これはね、多分万人には、ああの、当てはまんないんですよ。
はい。 はい。 うん。 いや、絶対そうですよね。はい。絶対そうだと思います。
うん、そうです。うん。その、ね、ドイツ系の人にはこれ、あのアイルランド系の人にアイルランドで思い出したんですけど、その、ジャガイモ食べてるっていったすごい筋肉ムキムキの女性と僕この前ジムで話したんですよ。で
ええ。 あ、あ。はい。<laughs>
そう、で、え。ジャガイモそう。
うーん、つまりプロテインがなくてもムキムキになれる女性がいるってことですね。
もう、ジャガイモなんてその、ほんと炭水化物でもうすごく悪者扱いされてるんですよ、アメリカで。
はい。 ええええ。
けど、その方は「いや、ジャガイモでいいんだ」って言ってて、ええってなるわけですよ、やっぱり。
はい。 ああ。
うん。ね。
でも実際こう、隆々とした、こう、美丈夫っていうか、そんな感じになれてるわけですね。
隆々として、はい。うん。なれてるんですよ。
ああ、やっぱり、ん、まあ、体質って本当にありますよね。結局は食べ物も、あの、その本人に合ったものでないと、やっぱりほんとに健康って保つことできないですよね。
ね。 あるんですよ。ね。 うん。 うん。 そうなんですよ。ね、あの、沖縄の方が健康長寿って言われてて、じゃあ沖縄の食生活が、あの、ね、皆さんに合ってるんだって言うんですけど、多分僕には合わないと思うんですよ。
はい。 ええええ。 <laughs> あの豚の摂取量が多いとかそんな話ですよね。
そうなんですよ。ね。
うん。
だ、これでね、もう、ほんと、食文化、めちゃくちゃ大事だなと思うんですよ。
ああ、なるほどね。はい。 ああ、あの、アメリカとかだとあの、持ち寄りパーティーってあると思うんですけど、最後にあの、持ち寄って何かみんなにものすごいウケたあの、越後メニューってありますか？
あ、はい。 うん。 うん。 これがやっぱりね、あの、こう、ちょっと中華んなっちゃうんですけど、なんかその、焼きそばみたいなやつを持っていくと
はい。 はい。
めちゃくちゃ評判いいんですよ、もう。
ええ、なんか意外ですね。
うん、そうなんですよ。で、なんか、洋風にしないといけないかな？なんて思ったら、いや、うちの妻が、「いや、これでいいよ」っつって、バーン作ってくれて、もう大人気でしたね。うん。
はい。 <laughs> はい。 ああ、なんか、いあの、焼きそばがインターナショナルだっていうあの、帰結も結構意外でしたね。
うん。 うん。 <laughs> うちらの地域だけかもしれないですけど、はい。うん。
<laughs> はい。はい、今日はほんとに面白い為になる話をありがとうございました。
うん。 いいえ、こちらこそ、はお話しできて嬉しかったです。
あ、わたくしもです。ありがとうございました。失礼いたします。
はい、またよろしくお願いします。
ありがとうございます。